हाँ।
कहीं न कहीं मेरे को बस 1 अ, 1 दिन डेढ़ दिन की छुट्टी बस मिली थी, 1 दिन हाल्फ डे मिला था, 1 दिन छुट्टी मिली थी, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से मैं घर नहीं जा पाई थी। तो उस समय ना मुझे इतना ज़्यादा उदासी फील हुई थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे, जेल में आ गई हूँ, ऐसा लग क्योंकि दिवाली कहीं न कहीं हम लोग के यहाँ का साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। और कहीं न कहीं आप उस घर जाते हो और घर में जो मज़े होते हैं वहाँ पे आराम से आप पटाखे छुटाते हो, दिया जलाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, कहीं न कहीं वो जो अपनों के साथ अगर आप भले ही कुछ ना कर रहे हो, आप शांति से अपने मम्मी-पापा के साथ बैठे हो, तो भी वो कहीं न कहीं दिवाली हो बट हुआ क्या था मेरे साथ कि मतलब मैं किसी वजह से और मेरी कहीं न कहीं पहली बार ऐसा हुआ था जीवन में कि मैं नहीं जा पाती उन 20 सालों में। तो वो मुझे बोला जाए, वो एक ऐसी घटना थी ना, जो कहीं न कहीं मेरी भावना को इतना ज़्यादा ठेस पहुँचा रही थी कि उसके बाद से तो मैंने सोच लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं हर चीज़ छोड़ के ही घर जाऊँगी और कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि अ आप कहीं इतना ज़्यादा बंद क्यों जाते हो और मुझे बहुत कहीं न कहीं निराशा भी होती है कि इतना ज़्यादा मैं क्यों बंद पे जा रही हूँ या इतना ज़्यादा क्या इतना ज़रूरी है क्या घरवालों से परिवार से, वो जो बचपन मतलब पुरानी यादें हैं उनसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है जो हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपनी हम हर चीज़ को हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ बहुत सारे ऐसे उल्टे-उल्टे ख्याल आते हैं मेरे मन में, जो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर देते हैं और बहुत ज़्यादा
अच्छा। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल। जी। जी, सबसे पहले तो आप ना इतना उदास मत होइए, इतना परेशान मत होइए, मैं हूँ आपकी मदद के लिए, मैं हमेशा आपको यहीं पर मिलूँगी आपकी मदद के लिए, है ना? ये मैं समझती हूँ कितना आपको बुरा लगता होगा कि आप सबसे दूर हैं अ, त्योहार नहीं मना पाते, सबके साथ आपको छुट्टी नहीं मिल पाती, ज़्यादा नहीं मिल पाते। लेकिन ठीक है, अ, ह हम आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, है ना? तो इसलिए अ, अपने लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मेरा ना आपसे आख़िरी सवाल ये रहेगा कि मतलब इस सब से जूझने के लिए, कुछ अ, आपके पास तरीके हैं? जिससे आपको थोड़ा-बहुत मे अच्छा महसूस होता हो या, थोड़ी-सी कम उदासी होती हो, मतलब जिनको हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। क्या मतलब ऐसा कुछ है आपके पास तरीके? मतलब
बिल्कुल।